حاسّة بيك آه، معاك حق فعلًا إن أنت مثلًا بتحس بتأنيب ضمير أو كده، بس هوّنها على نَفسك آمم، هوّنها على نَفسك وما تضغطش على نَفسك لأن ال الموضوع أسهل من كده بكتير، أنت شخص عايز يعمل حاجة وبيحاول كمان فيها بس هي الفكرة إن هو مش قادر يستمر، وممكن يكون في شوية تضبيطات ممكن يعملها الدنيا تبقى أحسن معاه. طيب آمم، أنت مثلًا آآ، إيه رأيك إن أنت تبدأ إن أنت أول حاجة تعملها إن أنت تضبّط نومك، يعني ما تنامش بشكل عشوائي، تنام بشكل منظّم تنام وتصحى في وقت أو مواعيد نوم ثابتة، آآ، وطبعًا يعني ما تنامش أكتر من 8 ساعات ولا أقل من 6 ساعات، بحيث إن ال النوم الكافي يدّيك طاقة كافية فيخلّيك إن أنت مركّز وعندك طاقة إن أنت قادر إن أنت تعمل حاجات مختلفة في يومك، إيه رأيك في حاجة زي كده؟
آه. امم. آه. بُصّي، هو عندِك حق فعلًا وأنتِ فعلًا قُلتِ لي معلومة مهمة، أنا كنت فاكر مثلًا بعد ما ما بقيت مثلًا باشتغل في البيت فاقدر أنام براحتي واقدر أشتغل براحتي، فما كُنتش واخد بالي فعلًا إن النوم هو اللي بيأثّر عليّا، يعني فعلًا كنت بانام كتير، م كن كُنت بانام بال10 ساعات وال12 ساعة، فباقوم كسلان ومش قادر أعمل حاجة فalready فعلًا ده بقى يفضل مكسّلني عن أي حاجة في اليوم. فلكن فكرة اللي هو ما تنامش أكتر من 6 أ أو 8 ساعات دي يعني لازم أجرّبها فعلًا، ول ولازم أضبط نومي ف فأعتقد إن ده هيفرق معايا ده يعني لأن ده أنا وأنتِ بتقولي لي لاحظت إن أنا فعلًا <tsk> بابقى قايم بعد 12 ساعة نوم خلاص، أنا نِمت كفا كفاية كتير، قايم عايز أنام تاني ما فيش طاقة خالص، فالموضوع بقى مستغربه جدًا. فلأ يعني، حاع حاعتمد النظام ده فعلًا معايا، يعني عندِك حق.
ياه! إمم. آه، فاهماك. عايز تنام تاني أكي أيوه.

أيوه، ووقت ما تكون بت بادئ تنام، إبعِد عن التليفون تمامًا، التليفون من العوامل اللي بتأثر ع من عامل مُهم جدًا، وعامل كبير جدًا، من العوامل اللي بتأثر على نومك، وبتأثر على تركيزك خلال اليوم، بتأثر على طاقتك، فأنت تبعده تمامًا، يا إما تبعده ت آآ، يعني يكون في نَفس الأوضة وتبعده تمامًا ع عنك، يا إما آآ، ت تبعده وتحطُه في أوضة تانية، بُص هو الموضوع في الأول مش هييجي بالسهولة دي، لإن أنت مثلًا هتبقى نايم وصاحي ف وشبعان نوم، آآ، فأنت يعني أول يوم هتعمل كده هتنام في الميعاد اللي هتنام فيه، بس طبعًا إبعِد التليفون عنك، بس حاول إن أنت يعني ت يعني تنام نوم صحّي، لإن إن أنت تبقى ماسك التليفون، وعمال تسكرول وبتحاول إن أنت تنام، ده مش نوم تم ده مش نوم صحّي خالص، أنت حطُه بعيد عنك، وحاول إن أنت تنام، هتتعب شوية في الأول، بس نام واضغط على نَفسك شوية في الصحيان، هتصحي بشكل آآ، هتصحي يعني إيه مقلّق شوية، هتكمل اليوم كأنك بتضغط على نَفسك عشان تضبّط اللي جاي كُلّه، وهييجي وقت بدري شوية، مثلًا الساعة 22:00، 23:00، 00:00 وقت ما ترتاح، اضبط من وقتها 8 ساعات، وبعد كده ابدأ قوم، الموضوع في الأول طبعًا برضه هيكون صعب مش أسهل حاجة، بس الموضوع بالاستمرار يعني بالاستمرارية هتحِس إن هو بقى أسهل بالنسبة لك، وطبعًا الموضوع محتاج يعني إيه، آآ، تحدي كده مع نَفسك، و وإن أنت تكون قادر على نَفسك وتواجه نَفسك صح، عشان تقدر تاخد خطوة زي دي، أنت إيه رأيك في حاجة زي كده؟
آه. تمام. آه. هو فعلًا والله معاكِ حق، يعني أنا حاسِس الموضوع مش هيبقى سهل في الأول، لإن أنا فعلًا ال ال عشان أضبط يومي لازم هاكون فعلًا في يوم أنا صاحي فيه فعلًا متأخر، يعني مثلًا صاحي الساعة 15:00 أو 16:00 ال ال الضُهر مثلًا أو 17:00 وآجي مثلًا على الساعة 00:00 أحاول أنام، هيبقى صعب عن مشكلة النوم، لإن أنا لسه فايق ومش عايز أنام دلوقتي، فحاسس إن أنا آه، هاحاول إن أنا أفصِل نَفسي شوية مثلًا، وأخلّي فعلًا التليفون بعيد عني، ويعني أقفلُه وأحُطُّه على الترابيزة جمبي، م مش هامس يعني مش هامسكُه، أنا قادِر أتحكِم في ده كويس، ما فيش مشكلة، ب بس هيبقى صعب بالنسبة لي مشكلة النوم، و وفعلًا بنسبة كبيرة ممكن ما أنامش ال8 ساعات أو ال6 ساعات، ممكن أنام 4، 5 ساعات وألاقي نَفسي صحيت، بس هاحاول أغصب على نَفسي فعلًا إن أنا هافضل صاحي طول اليوم اللي بعديه، عشان فعلًا لمّا ييجي على الساعة 23:00 أو 00:00 أكون فعلًا فصلت ومش قادر، فبالتالي أنام ه وأنام نوم عميق فعلًا، واصحى ساعتها اليوم هيتضبط، ف فعلًا بالضبط، وده أد أعتقد إن ده فعلًا هيساعدني جدًا، إن أنا أعمل اللي أنا عايزُه، ب فعندِك حق فعلًا والله.
امم. امم. بالضبط. مرتاح ومركِّز، أيوه.